Bueno, ¿sabes qué?, sí, no lo había pensado de esa manera, eh, ¿no?, eh, los costos, beneficios y y cambiar y reinvertir, ¿no?, eh, me tengo que sentar, de verdad que lo voy a hacer, porque como te digo, miro mucho y y y no, como como el cambio, como la fluctuación, baja, sube, baja, sube, y como que no me había fijado en ese detalle de que: "Okey, vamos a calcular, a sentarme a calcular este costo y el beneficio, cuánto es que llevo hasta ahora, cierta cantidad de tiempo y si merece la pena definitivamente correr ese riesgo de de sacar y no de reinvertir". Me lo has hecho ver de de una manera clara en estos momentos que pienso que lo lo puedo hacer y es tangible para hacerlo, es solo tomarme el tiempo de de hacer eso, ¿no?
Claro. Claro. También la parte que me mencionabas de de que tuvieron como la idea de de acercarse a un asesor, creo que es una idea bastante brillante, principalmente porque el mundo financiero día con día va cambiando, entonces, creo que estas personas que son especializadas y que tienen, pues bastante experiencia en este mundo, creo que sí es importante que que sigan con él, para que igual ellos les puedan dar como una tasa de riesgo, que les puedan dar como un plan de acción en caso de alguna situación, como que, con él, apoyarse lo lo más que se pueda, para tratar de minimizar a lo mejor los riesgos y en caso de que haya algún riesgo, saber cómo actuar y qué qué hacer, cómo de hacerlo y demás. Creo que sí sería muy buena opción esa parte.
Ajá. Okey. Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Mm. Claro que sí, mira qué buena idea, porque bueno, el asesor lo adquirimos como al principio, ¿no?, eh, para que nos diera un poco más de asesoría, pero como como que no lo hemos vuelto a, a usar, por decir algo, pero pero sí sería bueno acercarme nuevamente a esta persona y y hablar y poner en la mesa todos estos puntos que me acabas de decir. De verdad que, eh, me has iluminado bastante, eh, el día de hoy. Te agradezco infinitamente por todos estos tips.
<chuckles> Okey.